Ой, ты знаешь, э, я однажды столкнулась с таким вот вызовом, м, потому что, м, когда мы строили дом, и и, э, мне хотелось заняться вот, э, участком в том плане, что я хотела с хотела там посадить то, что вот именно мне нравится.
Мгм. Ага.
И из-за этого мне пришлось пересмотреть просто кучу всяких роликов, сюжетов, э, блогеров, разных питомников, чтобы вот понять, что я вообще хочу, что мне вообще нравится и как это всё нужно делать.
А. Мгм мгм. Так, и что ты для себя поняла из всего просмотренного, перечитанного?
Эн да, ну, смотри, значит, что если для себя поняла. Во во-первых, нужно сразу вот для себя э, э, понять, как бы, как вот, э, по какому сценарию ты будешь идти. То ли сначала нужно определить, э, категории растений, которые подходят, э, для твоего двора, ну, учитывая там, э, солнцелюбивые, тенелюбивые, там, быстрый рост, медленный рост- это плодовые, лиственные, хвойные. Ну, то есть вот все эти, м, классификации, а потом уже, э, среди них выбирать то, что тебе нравится. Или наоборот, э, ты сначала, а, вот хочешь определенные какие-то вот, э, с виды деревьев и уже в них подбираешь именно под твои условия.
Мгм. Ага, ну, там климат, почва, вот это всё, да? Ага. Ага. Так. Ага. Мгм. Ага, так.
Вот я я как раз пошла по 2 пути, потому что мне было принципиально, чтобы все растения, э, были вечнозеленые.
Ага, а а почему ты не хочешь листопадные?
Ну, потому что мне вот, не знаю, у меня вот с детства стоит такая серая картинка, когда, э, зимой опадают все листья, вокруг всё серое, э, некрасивое. И я думаю: ну как так? Вот у меня терраса, у меня большое окно, я выйду, и я хочу, чтобы мой глаз радовался! Хочу увидеть ка и что-то зелёное! Вот не хочу, чтобы оно было зеленое только в 1 какой-то период, э, года, а всё остальное что- на ветки сухие смотреть? Ну вот и мне прям категорически
А, и всё голое, серое. Мгм. Мгм. Ага. А красивая картина осенью, когда клены желтые, красные стоят. <grunts> Нет? <chuckles>
Ну, этого мне хватает вокруг, как бы, в парках, там, э, на общественных улицах, у соседей, в конце концов. А вот именно в моем дворе мне хотелось вот, чтобы вот эта зелень оставалась. А ещё у меня зеленый- это любимый мой цвет. И мне вот хоте хотелось постоянно наслаждаться. <chuckles>
Ага. Ага. Ага, ага. Ага, ну, всё <chuckles> всё понятно. Да, хорошо. И что же ты выбрала из вечнозеленых растений?
Ну, это хвойные, конечно же. То есть это ели, это сосны, это можжевельники, э, и их там много очень разных видов. Эм. Как-то ещё одни есть, э, я не помню
Мгм. Мгм. Так.